Jadi kan ya, akhir-akhir inu sering banget tuh jadi tren untuk ngumpul atau nongkrong. Nah, menurut kamu, kenapa ya orang tuh suka sih nongkrong atau kumpul nih di warung kopi, atau lapak, atau bahkan di angkringan gitu?
Mmm, kalau kataku ya Kak, mungkin kalau buat di Indonesia sendiri, untuk tradisi berkumpul di warung kopi atau di lapak tuh udah dari zaman dahulu banget ya. Karena, eee, mungkin warung kopi yang di pinggir jalan atau mungkin yang di lapak-lapak tuh erat hubungannya dengan, eee, apa, rakyat Indonesia yang suka banget bersosialisasi gitu. Nah
Mmm, iya sih, bener ya, suka bersosialisasi kalau masyarakat Indonesia.
Iya bener banget. Nah terus, eee, kenapa sih mereka suka banget berkumpul? Mungkin pertama ya, itu udah menjadi sebuah tradisi dari zaman dahulu, terkait tradis eee, apa, berkumpul di warung kopi gitu. Terus yang kedua itu juga mungkin salah satu bagaimana orang-orang ingin mencari sosialisasi, tempat sosialisasi gitu loh Kak, untuk ngobrol gitu. Apalagi kan kalau bapak-bapak tuh memang lebih sukanya untuk mengobrol gitu kan, dan mereka biasanya cari tempat nyaman dan murah tuh ya biasanya dapatnya di warung kopi gitu.
Wah iya sih Kak ya, ada bapak-bapak juga nih yang ngobrol di warung kopi. Nah kalau Kakak sendiri, sering gak sih ikutan kayak kumpul bareng teman di warung kopi atau lapak gitu?
Mmm, pernah pernah, aku pernah banget, eee, melakukan kumpul di warung kopi, tapi bukan dengan teman-teman gitu. <chuckles> Jadi, waktu aku dulu pernah tinggal di Kalimantan, di pedalaman gitu. Nah di dekat rumahku tuh cuman ada 1 warung kopi. Nah jadi, kalau misalnya nih aku lagi cari makan, atau aku lagi nggak bisa masak sehari-hari itu, biasanya aku ke warung kopi itu tuh dan biasanya aku kumpul ada ada.
Hmm. Mmm, ada ya tempat jauh di dalam hutan gitu ya Kak ya warung kopinya?
Ada ada, dan itu cuman satu-satunya gitu.
Wah menarik sih itu.
Dan pas waktu aku lagi di k warung kopi itu, biasanya aku tuh ngumpulnya sama ibu-ibu. Terus sama kalau siang ya, ibu-ibu, terus bilangnya sama bapak-bapak juga ada. Nah kalau malam, biasanya nih kalau mau menjelang malam sekitar pukul 07.00 kan itu waktunya makan malam ya, itu biasanya aku kumpulnya sama bapak-bapak. Nah, aku tuh sering dapat pertanyaan, karena aku dulunya adalah pengajar juga, eee, di pedalaman gitu, jadi sering ditanyain tentang sekolahan atau tentang pelajaran anak-anak gitu.
Mmm. Wah, kelihatannya seru sekali ya Kak, ngobrol dengan bapak-bapak itu. Nah, tadi kan Kakak bilang, Kakak ngobrol sama bapak-bapak s eee, di warung ngo kopi yang di pedalaman itu ya? Kira-kira biasanya, itu Kakak obrolannya semacam apa sih, dan kira-kira itu suasananya apakah nggak menakutkan Kak? Karena itu kan di pedalaman ya.
Betul. Hmm hmm, nggak Kak, nggak menakutkan sama sekali. Karena memang, eee aku juga waktu itu di sana tuh m men menjadi seorang guru dari, jadi istilahnya volunteer, ng guru gitu di pedalaman tersebut selama 1 tahun gitu kan. Nah setelah itu, apa sih biasa yang aku obrolin? Pertama mungkin basic ya, mungkin dasarnya aja tuh kayak, eee, bapaknya de berasal dari desa yang mana, terus lagi apa datang ke sini, kayak gitu sih. Terus kalau yang terakhir-terakhir, biasanya itu mereka mempertanyakan kayak, bagaimana kayak perkembangan di sekolahan, terus kayak ngenalin kalau anaknya tuh siapa. Dan karena memang di sekolah tuh muridnya itu enggak terlalu banyak, jadi aku hafal satu-satu. Terus kalau dia ngenalin anaknya siapa, biasanya aku kayak tanyain, "Di di rumahnya kayak apa Pak, baik enggak, suka belajar enggak?" gitu. Dan bahkan mungkin aku ada memberi arahan atau saran, kayak, tolong diajarin baca, tolong diajarkan berhitung atau diulik lagi pelajaran-pelajaran yang sempat diinformasikan di sekolah, kayak gitu sih.
Wah, kelihatannya, serunya bangetnya Kak ya, untuk sambil cerita di warung kopi gitu. Nah selain di warung kopi, Kakak sering juga gak sih punya aktivitas kayak, eee, berburu kafe-kafe gitu? Kan sekarang lagi tren banget tuh Kak, anak-anak muda itu suka banget berkunjung ke kafe-kafe yang estetik, yang kayak viral-viral di sosial media gitu.
Hmm. <chuckles> Betul. Yap. Eee, kalau untuk pribadi ya, eee, karena memang saya bukan tipikal orang yang suka, eee, ke kafe-kafe gitu, yang, eee, karena maksudnya keinginan pribadi itu enggak ada gitu kan, untuk datang ke kafe-kafe cari yang estetik, atau buat foto-foto atau viral kayak gitu, gitu. Karena, <chuckles> karena istilahnya apa ya Kak, kayak, aku bukan orang yang terbiasa ada di tempat yang ramai banget gitu. Jadi kadang kala pusing sendiri tuh, aku seorang iya, jadi
Hmm. <chuckles> Iya. Oh gitu ya Kak ya, suka pusing ya?
iya kayak, seorang ekstrover tapi kalau di tempat yang ramai kayak gitu tuh, aku tuh agak pusing, karena terlalu banyak orang gitu, bisa gitu. Cuman aku juga sering ke sana, tapi k seringnya itu bukan karena keinginan pribadi. Biasanya aku tuh kayak diajakin temen untuk pergi ke sana, terus mereka kayak, "Yuk, yuk, yuk," gitu. Nah, biasanya aku mau tuh, karena kalau nolak kan nggak enak gitu ya iya bener Kak.
Hmm. <chuckles> Oh sering diajak, mmm, iya iya bener sih. Emang kadang tren-tren kayak gitu, eee, nggak cocok juga ya Kak sama Kakak kelihatannya. Tapi Kak, dari yang Kakak lihat nih di warung kopi yang di pedalaman, biasanya itu emang cuman bapak-bapak, atau ada anak mudanya juga nih yang ikut kumpul atau bahkan ibu-ibu?
Ibu-ibu adanya. Kalau anak muda, nggak ada, kalau di desa aku tuh memang, eee, kalau udah s d SMA ke atas tuh mereka akan keluar dulu desa untuk cari pekerjaan, sekolah lagi dan sebagainya, iya. Tapi kalau untuk yang biasanya kumpul tuh, biasanya aku sama ibu-ibu, gitu. Jadi
<chuckles> Oke. Mmm, gitu. Oh, kalau boleh tahu Kakak biasa sama ibu-ibu tuh ngobrolin apa Wak di warung kopi itu? Oh bercanda.
Bercanda biasanya, pertama kayak pesta adat tuh kapan diadain gitu kan. Kayak misalnya, eee, aku nanya kayak, "Uma, kapan kah," eee, eh, "pesta adat di desa sana diadakan?" gitu kan. Terus dia jawab gitu, nanti setelah itu biasanya aku diundang untuk datang, habis kayak gitu ngobrolin juga sama anaknya lagi, kayak aku nanya, "Uma, gimana? Kok anaknya," eee, "ini kalau boleh diperhatikan ya di rumah, karena belum bisa baca atau belum bisa berhitung." Kayak gitu. Eee, terus, ada juga aku iya, eee, biasanya juga aku ditemenin sama anak-anak, anak-anak kecil gitu, buat di sana. <chuckles>
Hmm. Mmm, iya sih. Oh ada ya malam-malam, berarti anak-anak itu sering ke warung kopi juga ya Kak?
Eee, nggak malam-malam, biasanya mereka siang-siang. Kayak, habis pulang sekolah sama aku jalan kaki gitu kan, terus nanti mereka tuh pada nunggu di nunggu aku di warung karena aku habis da dari rumah tuh, nanti habis dari warung, mereka bareng-bareng ke rumahku gitu.
Oh. Heeh. Wah, apakah suasana warung kopi itu ramai ya Kak? Soalnya kan tadi Kakak bilang, itu warung satu-satunya tuh di pedalaman itu, pi suasananya dan seberapa besar sih warung kopi itu Kak?
Eee, ramai banget sih, mungkin tergantung tanggal ya Kak, gitu. Karena iya, kalau awal sama akhir bulan mungkin ramai karena mungkin ada yang gajian, di awal bulan dan di akhir bulan juga ada yang bayaran dari, eee, apa, pekerjaannya gitu kan. Nah, tapi kalau buat pertengahan bulan tuh biasanya, ya biasa aja sih gitu. Nah kalau besar kecil
Oh, tergantung tanggal? Aha, oke. Emang kalau kumpul di warung kopi itu biasanya habis uang berapa sih Kak, sekedar ngopi atau makan cemilan gitu?
eee, kalau untuk sekedar di warung kopi itu biasanya ya, aku tuh mentok paling banyak tuh Rp15.000, Tapi kalau aku lagi lapar banget kayak belum makan dari pagi, belum minum dari pagi, siang-siang pulang sekolah tuh aku biasanya habis Rp20.000-an
Wah cukup terjangkau ya Kak ternyata di warung kopi itu.
Banget Kak, banget. Betul betul banget, itu terla menurut aku sih terjangkau banget ya dengan, eee, warung kopi yang istilahnya sebelum-sebelumnya aku pernah datangi gitu kan, gitu sih. Dan kalau pun lagi siang-siang, atau lagi awal bulan tuh, atau akhir bulan biasanya aku traktirin anak-anak muridku yang nungguin aku di warung, kayak, eee, mau
Wah pasti seneng-seneng banget ya Kak anak-anaknya. <chuckles>
Iya, mereka tuh kayak, "Makasih ya Kak!" karena aku dipang aku kan terbilang muda ya waktu itu di sana. Jadi, eee, mereka selalu bilang kayak, "Makasih ya Kak, makasih," aku bilang, "nggak papa santai aja," aku bilang gitu, "aku senang kok berbagi sama anak kecil, ayo makan." Kadang ada yang pesen minuman, ada yang pesen makanan, kayak mie bakso atau nasi goreng tuh mereka pesen, kayak gitu sih Kak.
Heeh. Oh, kalau boleh tahu emang menunya itu, emang nggak cuma kopi atau bervariasi ya Kak kalau di warung kopi itu?
Eee, itu bervariasi Kak, jadi kadang kala ada, eee, kalau minuman mungkin semua, apa, menu minuman ada ya kayak teh, kopi, eee, yang manis-manis kayak susu pun ada gitu. Nah tapi kal banyak, betul, jadi kalau minuman banyak, kalau makanan itu, cuman, kalau ada itu biasanya mie bakso, mie ayam, mmm, apa kayak, eee, mie instan gitu yang pakai telur, terus juga sama
Hmm. Oh banyak ya ternyata.
eee nasi goreng, 4 itu aja kalau makanan yang, eee, makanan berat ya. Tapi kan namanya juga warung satu-satunya nih Kak, tuh. Nah itu tuh biasanya ada seperti, eee, apa sih, yang dimsum-dimsum, yang nanti digoreng, kayak gitu loh. Kayak makanan-makanan instan gitu, yang digoreng nanti kayak buat anak-anak kecil, kayak otak-otak atau sosis kayak gitu sih.
Oh. Heeh. Mmm, serba ada ya Kak itu warungnya jadinya.
Betul, betul, tapi emang mmm?
Nah kira-kira, kalau untuk cemilan dan makanan atau minuman nih, Kakak biasa di warung kopi tuh favoritnya apa sih pas mesen di sana?
Nah karena aku juga nggak bisa minum kopi sebenarnya ya Kak. Jadi aku biasanya minumnya yang lebih ke susu-susuan gitu. Jadi jarang juga ke yang asam-asam atau minuman manis, atau asam gitu yang seger-seger tuh jarang. Biasanya tuh aku ngambilnya ke susu gitu sih Kak.
Hmm. Oh beruntung banget ya, berarti banyak variasi di, eee, warung kopi tersebut. Kalau untuk anak-anak, biasanya anak-anak tuh suka jajan apa sih Kak kalau di sana?
Betul. Aduh itu mah, biasa mereka udah minta kalau misalnya lagi ditraktir nih gitu, mintanya yang kayak manis asem kayak gitu. Terus juga, ada minta dijajanin kayak yang tadi tuh, sosis-sosis atau, eee, otak-otak atau dim eee, dumpling atau apa. Jadi, eee, mereka lebih condong ke situ, tapi biasanya aku kayak nyaranin kayak, "Udah minum susu aja," aku bilang gitu. Karena mungkin kalau susu kan, susu bubuk itu kan harganya agak cukup mahal ya Kak waktu di sana tuh daripada kopi dan, eee, minuman-minuman pemanis gitu kan. Iya, sekitar Rp6.000 atau Rp5.000 karena kan kalau uang jajan mereka berapa sih Kak, gitu kan.
<chuckles> Heeh. Mmm, mahal ya Kak ya.
Itu biasanya, akhirnya, aku coba untuk, eee, "Ya udah nggak papa minum susu aja, nanti sama Kakak tak bayarin," aku bilang kayak gitu sih.
Di, kalo bapak-bapak kan pasti minumnya kopi gitu ya, ke anak-anak k susu, terus tuh, terus kalau misalnya Kakak lagi ngumpul nih sama ibu-ibu, biasanya tuh cemilannya apa sih yang sering dipesan, yang sering dimakan bareng?
Betul. Kalau ibu-ibu, itu biasanya tuh mereka belinya bakso, ya namanya ibu-ibu ya, mie bakso, mie ayam, terus juga, eee, kayak minumnya iya <chuckles> template, perempuan lah ya sukanya bakso-bakso gitu ya Kak. Terus, eee, sama biasanya kalau minumannya lebih ke ada yang suka kopi juga, ada suka yang roti, cuman beli roti dan susu juga ada gitu. Jadi benar-benar, eee, bervariasi sih gitu, apalagi kalau udah ngobrolin sama gosip gitu tuh makin mantap biasanya, makin lama kita duduk di sit
Oh, iya sih bener Kak. <chuckles> <chuckles> Oh. Biasanya tuh Kak, emang gosip-gosip kayak mana sih yang ada di warung kopi sama ibu-ibu gitu?
oh, kalau aku tuh sempet gitu denger-denger kayak, eee, ngobrolin orang siapa gitu, aku nggak tahu nih orangnya gitu kan. Ngobrolin dide orang, dulunya dia tinggal di sana, terus tiba-tiba pindah atau ke mana gitu, habis itu, kalau udah kayak gitu nanti diobrolin panjang banget, terus kayak aku bilang, "Oh iya." Aw aku kan nggak ngerti orangnya siapa ya, biasanya aku bilang, "Oh iya Uma, betul betul," aku bilang gitu kan. "Terus Uma gimana?" jadi aku cuman kayak, repeat, eee, menanyakan kayak gimana, eee, bagus apa gimana, kayak gitu doang. Karena aku nggak bisa ngikutin alurnya, tapi pas aku denger tuh lucu gitu loh, kalau denger cerita mereka gitu.
Oh. Heeh. <snorts> Heeh, oh. Tapi kalau misalnya lagi ngumpul bareng sama orang-orang asli sana tuh Kak, kadang itu, mereka apakah pakai bahasa daerah mereka, atau karena ada Kakak di situ, jadi mereka kayak langsung aja pakai bahasa Indonesia gitu?
Hmm. Oh, mereka pakai bahasa daerah, dan aku pun memang bisa bahasa daerah day mungkin aku bisalah, disebut bisa, eee, menggunakan bahasa Dayak gitu.
Oh oke. Mmm, keren sekali Kak. Ngomong bahasa Dayak ya.
<chuckles> Iya, jadi memang, eee, mungkin itu salah satu tugas aku juga waktu pas aku lagi di sana tuh, bisa, eee, asimilasi bahasa, Jadi, eee, berusaha banget untuk bisa memahami bahasanya. Karena, eee, tidak banyak orang di sana yang bisa menggunakan bahasa Indonesia kecuali anak-anak. Kalau anak-anak kan mungkin
Oh nggak banyak ya Kak, baru tahu sih aku.
betul. Iya, dan ada sih beberapa kali, kayak aku tuh mencoba mengartikan, kayak, karena kan aku udah deket banget nih sama si tante warung, ini aku bilangnya "tante warung" ya, karena rumahku deket banget, jadi setiap hari aku selalu ke warung gitu. Nah aku kalau ada uma atau abah, aku bilangnya bapak-bapak atau ibu itu yang agak bis tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, aku bilang, "Tante itu ngomong apa ya?" aku bilang, jadi aku juga memvalidasi gitu gitu loh.
Hmm. Oke oke, wah untungnya ada yang bisa bahasa Indonesia, jadi bisa bantu ya Kak ngartiin percakapannya. Tapi kalau untuk di sana Kakak emang bener-bener sendiri atau ada rombongan Kak kalau saat, eee, volunteer ngajar gitu?
Betul. Eee, waktu pas di pedalaman itu memang aku sendiri. Jadi, apa pun yang aku lakukan di warung kopi tuh, ya hanya tante warung dan masyarakat desa itu yang tahu, sama aku doang. Jadi, kalau teman-temanku tuh satu jadi kita penempatannya tuh, kalau 1 kabupaten tuh 1 orang 1 desa. Jadi, temanku juga banyak di desanya yang lain sih.
Wah. Keren banget Kak, 1 orang, 1 kabupaten ya, lumayan besar juga apalagi di Kalimantan ya Kak ya.
Heeh. <clears throat> Iya. <chuckles>
Oke deh, oke, makasih ya Kak ya, udah berbagi nih cerita pengalaman warung kopi di pedalaman, seru banget sih ceritanya. Sampai jumpa lagi ya Kak ya di kegiatan dan juga diskusi selanjutnya.
Sama-sama Kak, sampai jumpa lagi.